あの、今ちょっと創作の活動、まあ、具体的にいうと小説なんですけれども。あの、小説を書いてまして、もうなんか11万字ぐらい書いて、ラストのあたりに行ってるんですが、どうしてもこうあ、ありがとうございます。でも、あの、ま、趣味で書いてるやつなんですけど、もちろん。あの、どうしてもラストがですね、どうしたらいいかって思い浮かばなくて。でそうなんすよ。で、もうちょっとこれはダメだと思って、毎日こう、短時間でも、あの、なんかチャット GPT に相談したら、まいんち短時間でもとりあえず、あの、書こうという風にしてることで、アイデアが浮かんできますよみたいなことをのアドバイスされたんですよ。ま、さすがチャット GPT 適当だなと思ったんですけど。あの、<laughs> でも、あの、毎日短時間でもっていうか、毎日机に座るっていうのは、普通のなんか作家の先生もよくやってることらしいんですね。こう、嫌でもなんでも、なりこう、そう、そうそう、毎日するのが大事だっていうことらしいんですよ。
おお、はい。 ええ。 すごいですね。はい。 ええええ。 ええ、はい。 はい。 ああ。 はい。おお、お。 <chuckles> はは、はいはい。 ええええ。 ああ、ぷあ。毎日するのが大事なんですね。 ええ、はは。
だからね、もう趣味だし、全然そういう、あの、作家のレベルには及ばないけども、ま、真似するぐらいはできるよねと思って。あの、毎日短時間、一応、あの、この、ま、ほんとに短時間、15分なんですけれども、ブロックしてはい。あの、どうやって小説を終わらせるかを考えるっていう時間にしてるんすけど、毎朝なんですけども。
はい。 ええ。 うんうんうん。 ああ、はいはい。 へえ、いいですね。
あの、そっからが問題で、全然浮かばないんですよね。<laughs>
あ、はい。 <laughs> ああ、なるほど。なるほど。じゅうはい。作業はされるもののはい。
あのはい、もう、あの、登場人物も、はい、きまあの、決まっててっていうか、もう、なんか、伏線を張りまくってるので回収もしなきゃならないし、あの、小説の中でですね。で、ラストはハッピーエンドにしたいってだけ決めてたので、ハッピーエンドに持ってかなきゃあんないしっていうのをの、こうなんか、ややらなきゃなんないことは、ぐるぐる頭の中で回るんですけども、も、なんか、いちもじも書けないっていうか。
うんうん。 はい。 ええ。 ああ、はい。 はい。 ああ、はあはあはあはあ。あ、そうなんですか、はい。
もう。も。 そうなんですよ。だから、あの、正確に言うと短時間、あの、毎日机に座ってるけど、創作は続けてないっていうのが、<laughs> あの、な悩みなんですけども。はい。そう。そ、習慣はできるんですよ。私、習慣化は大得意なので。あの、なにかのはい、あの、続けるっていうのは大得意なので、それはできるんですけども。なんか、私もちょっと甘かったんですけど、座ればなんとかなると思ってたんですけど、ま、か、0-０に０かけても０ってことですかね。<laughs>
<laughs> ああ、難しいですね。も、そうん、はい。 あ、へえ。 うーん。 うんうん。 ええ。 <laughs> ま、そうですね、その、作業をするっていうのと、やっぱ生み出すっていうのは、なんかその、全くやっぱイコールじゃないですもんね。その、習慣的に作業をするっていうのは、まあ、きっとそういうルーティン的な部分で、しっかりなんか、意識だったり仕組みがあれば、なんか、ある程度できることがあると思うんですけど。まあ
ああ、やっぱりそうですよね。 はい。 はい。 そうなんですよ。私、習慣化してなんかするって、と割と得意で、例えば、ええっと、朝だとベッドの上でちょっと軽く有酸素運動をしてから、こう、め瞑想をして、えっと、あの、英語の勉強をするぐらいのワンセットは全部もう習慣になってて
ええええ。 はい。 はい。 ええええ。 すごいすはい。
ね、でそれで、まあ、朝30分かそのぐらいは、あの、ずっとそういうのを、あの、もう2、3年続けてるので
うん。 ええ。
うん。だから続けるのは多分得意なんですけど、そっから先ですよ、あの作るのが <laughs>
<laughs> 作るのはまた別次元ですよね。ああ、なるほどな。あの、そのなんかその、全然なんか、ぐるぐるしちゃうというか、なんかアウトプットが出ないってのはどれぐらい続いてるんですかね？
はい。 いや、もう、あの、ChatGPT に言われたのが先月だから、多分1ヶ月はやってると思うんですけれども、もういっかげつはい、15分間、こう、ぼおっと、こう、パソコンの前に座って、あの、あの、一応書こうとはするんですよ。でも書いては消し、書いては消しみたいな感じですね。あの、ババックキーを置く、押すスピードだけが速くなるみたいな。<laughs>
はい。 ああ、いっかげつ、はい。 はい。 うーん。 <laughs> なるほど。何の練習をしているのやらみたいな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
感じなんですね。ああ、いや、創作って、でも、やっぱり、その、なんか、アイデアを出すっていう、なんか、その、なんか、毎日1やったら1出てくるっていうよりは、やっぱ、なんか、0の日も何日もあって、急になんか、10出てくるとか、なんかそういった、なんか、ね、特徴、性質があると思うんですね。あ、はい。
うーん。 そうですよね。 いや、初めはすごく書くの楽しかったね、だから、あの、11万字ぐらいも書いちゃってる訳なんですけれどもはい。で、ま、それを、ま、書いたものを、あの、サイトに投稿するんですが、それも割と、こう、順調に続けられたんですけども、最近はなんか、こう、えっと、こう、ストックを投稿するみたいな形になっちゃって、もう、なんか、ストックも、その、残り少ないから1ヶ月に1回ぐらいしか投稿出来ないんですよね。<laughs>
そうですよね。 ここまで出来たのではい。 ああ。 はい。 ああ、はい。 <laughs> ああ、なるほど。ま、それだとやっぱ、なんか、ストックを出してるよりは、やっぱ、今、ちゃんと書いているものを、なんか、出す方が気持ち的にもいいですよね。はい。
そうですよね、そう。その方が、あの、多分、すごく、以前は満足度がめちゃくちゃ高かったので。うーん。でもまさかこんなに書けなくなると思わなかった、というか、どうでうん、あ、こう、どうどう打破したらいいのかなと思って。うん。なんか無理やりでも手を動かせば何とかなるのかなと思ったんだけど、どうもそうじゃないっぽいんですよね。
うーん、うんうんうん。 ああ。 お うーん、なる
うーん。どう
ま、その、毎日短時間でもやっぱすることで、やっぱ、その創作脳っていうのはきっと鍛えられると思いますので、なんか、その、やっぱ15分でもやるってすごくいい取り組みだなっていうのを感じたのと同時に
はい。 うんうん。 あありがとうございます。
ええええ、やっぱそうなんかアイディアを出すってすごい、あの、時間もかかることだし、エネルギーもかかることだとは思いますので、なんか、その15分とはまた別で、なんか、もう、すごい、あの、例えば半日ぐらい、もうこれしかしないみたいな
うんうん。 ああ、長く取ってですかね、あの、ブートキャンプみたいな感じですか？もしかして。
いう、まとまった時間もはい。 ああ、そっそね。そうですね。なんか、そういうのもい1回ちょっと試されてみて。
ああ。 そうですね。ちょっといんん、あれ
そっか。はい。ま、多分、毎日やるってのもいいですし、なんかいっかいやってるその時間をすごい深い時間にするっていうのも、やっぱ15分ではたどり着けない思考レベルとかもあったりするかなと思って。
はい。 ああ。 そうですね、ちょっと、今まで書いてきた感じを見ると、こう、なんか、か書きたいことがこう、あれもこれもってエピソードがいっぱい出てきて、あ、これも、あれも、い入れなきゃ面白い、やりいあ、あ、書いてておもしろみたいな感じで、こう、なんか、ある意味こう、ななんちゃらハイスランナーズハイみたいじゃないですけどもはい、感じで書いてたので、うーん、いざ、こう、なんか、エンディング
はい。 ええ。 はい。 うーん。 <laughs> ああ、そうですよね、はい。 なんか、そうそう。はい。
にしなきゃって思えた時に、もしかして私私エンディング書きたくないのかな。終わりにしたくないのかしら。
ああ、はい。 <laughs> ああ、そういう心のほ なんか、本心が そうしてるんすかね、はい。
いや、でも、あのね、終わらない小説なんて、誰が読むかって話ですよね。うん。うーん。
<laughs> いやいや、<laughs> いや、うん、でも、いつまでも浸ってたいっていう方もいらっしゃるんでね、まあ、あってもいいかもしれないですけど。
ああ。 いや、でも、うん、あのね、書き上げられてないくせに、次のあ、つ次の書きたいものは決まあ、まあ、見つけてるんですよ。次、こういうの書きたいなみたいな。ぼいんぼんやり。
はい。 うーん。うんうんうん。
うん、で。<groans> ええ、これでも、終わらせないで中途半端にしたら、次も中途半端になりそうで嫌だしな。<laughs>
あ。 はい。 <laughs> うーん、まあ、あの、結構、納得もいかないかもしれないですけど、まあ、とりあえず形にするというのも、まあ、1つの手ちゃ、手ですよね。
はい。 あ、そうですね。とりあえず、なんか、あの、終わらせて、「な何これ、クソゲー」みたいな感じで、あ、クソゲーじゃないや、<laughs> えっと、あの、なんかあの、無駄な紙の無駄みたいなことを言われて、あの、どっかのか、なんかコメへ変なコメントがつくと思いますけども、まあでも、それでも終わらせるっていうのには
ねか、ええええ。 はい。 <laughs> はい。 ええええ。 <laughs> はい。
価値があるありますかね？やっぱり。
うーん、そうですね。ま、あの、逆にどこをゴールとするのかって言われると、なんか、すごい、あの、ね、あの、クオリティを高めようと思うと、きりもない話にもなってくるとは思いますので、まあええ。
ああ、あ、あ、でも、それないです。あの、クオリティとかあんまり求めてない、あの、 自分の中にあるとも思ってないので、あの、私がこうね、書きたいものを書いてきて、「なんで、ここで止まってんだろう？」っていう、自分でも不思議なので、なんでなんだろう。うーん。
<laughs> ああああ、いえいえ、はい。 うーん。ああ。 そこはそれですごく気になる、あの、現象だとも思いますし、うーん。
そうですね。でも、このままじゅうごふんぼーっとパソコンの前に座ってても多分出てこないんだよな。うん、やっぱりブートキャンプが一番いいですかね？
はい。 ああ。 <laughs> そうですね。なんか、ま、あの、ちょっと、これまでがちょっと、あの、ね、あの、平行線であれば、ちょっと、そういうアクセントを入れてみるってのは、まあ、一つ何かが生まれるかもしれない、ですよね。
はい。 そうですね。ちょっと、あの、ぐるぐる歩きまあ、歩くと何かいいアイディア出るっていうので、歩きま回りながら
うーん。 ええええ。
もう、やってみようかな。もう、ChatGPT にも一応相談したんですけど、もう、話になんないんですよ、小説の話になると。「あなたが書きたいものを書けばいい」みたいな。もう、なんか、もう、なんか、えすて似非ポジティブ教師みたいなことしか言わないので。<laughs>
<laughs> <laughs> ああ、そうですか。そうですよね、ま
うーん。 もう、「書きたいエンディングが分かんないから悩んでんだよ」みたいな。<laughs>
<laughs> そうですよね。ただ、ま、うん、ま、そういう時もある、あるじゃんっていう風に割り切っちゃっても、ま、いいし。
そうですね。ちょっと今回が初めて小説書いたので、なんか、あの、変な風にいわ上滑れしてる自覚はあります。
うーん。 はい。 ああ、そうなんですね。
やっぱりこう、ね、最後ちゃんと完璧に終わらせないとみたいな。あの
うんうん。
うーん、他の小説みたいに、ななんじゃこりゃっていう風に言われたくないみたいなのはあるかな。見栄みたいな感じですけど。
<chuckles> ああ、そうなんですね。
うーん、うーん。
ま、あの、次がありますし、その次もありますし、はい。ま
そうですね。そうですね、書き上げて次に行った方が正解かな。
三作品目ぐらいで、なんか本当に
<laughs> ああ、なるほど。
満足いくものを出す 過程ですぐらいの感じでやるのもはい、いや、もちろん今の作品をしっかりと、あの、納得いくものにするっていうのも、ま、一つだと思うんですけど。
あ、そうですよね。漫画家さんだって、ん、なんか、初期短編集とか見ると、み見られたもんじゃないのは結構ありますもんね。
はい。 <laughs> そうですよね。結構、もう、なんか、やっつけとか、なんか、ぐだってるとかもあると思うんで、なんか、やっぱ形にするっていうのは、なんか、クリエイター、クリエイティブな活動をされる方の1つの、なんか、割り切りというか、はい、なんか、けじめみたいなところあるかもしれないですね。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
あ、そうかもしんない。 そうですね。あ、もう、いいや、ハッピーエンドに移譲する、終わらせるっていうんだけは決まってんだから、もう、伏線の回収とかあんまり考えない、とりあえず、終わらせることを目標にしよう。
はい。 <laughs> うん、もう、いきなり、なんか、結婚して平和な世界が生まれましたみたいな、なんか、<laughs> もうもうさんねんごみたいな、もう。<laughs> うん、 終わらせただけでも、終わらせることに意味があるぐらいの、もう。
あ、いいですね、いいですね、それ。<laughs> いいですね。 そうですね。もう、じゃんか、それでやってみよう。で、後でエピソードで何か、つくあの、付け加えるんだったら付け加えればいいいいじゃないすかね。それで、ね、うん。うーん、書きたいものが出てきたらそれはそれでいいし。あ、ちょっと、気が、そうそうそうそう、あ、メッカに向かっていく。お俺たちの冒険はこれだからだみたいな。<laughs>
ええええ。 ああ、そうですね、後日談とかね。 うん。 うん、そうやって未来に向かっていくって書けば、はい。<laughs> 自分のこと。あ、そうす、そうですね。<laughs>
分かりました。じゃ、ちょっと、それの方針でやってみたいと思います。いや、聞いていただいて楽になりました。ありがとうございました。
それでもいいかもしんないすね。はい。 ええええ。なんか、ま、色々、はい。あ、とんでもないです。はい。